Ma, allora in realtà in quella che è l'organizzazione odierna e lui ha un grosso cassettone, dove in realtà lui coi vestiti ci sta in maniera molto molto tranquilla. Quindi mi ha detto: "Prenditi l'armadio," che non è che sia un armadio enorme, ti contestualizzo, "Però occupatelo tutto tu tranquillamente, che hai più vestiti di me, che ti piace di più cambiare, e hai bisogno di vederli con ordine," ecco. Perché il mio armadio sembra probabilmente quello di una psicopatica, perché è diviso in maniera ossessiva, con magari i golf in ordine per colore, quindi ho proprio un ordine mentale, per quanto riguarda l'armadio.
Mh-mh. Mh-mh. Okay. <chuckles> Vabbè, giustamente. <chuckles> Ma, mhmm, mentre per esempio, te usi, uhm, come ti posso dire gli, a mhmm, gli attaccapanni, magari delle mensole, anche per ridurre appunto mhmm, cioè per accumulare un po' più di spazio? Per esempio dove attaccare i giacchetti ah, okay, quindi li usi.
Totalmente. No, no, no, guarda quello che la divisione dell'armadio per me, per essere ottimale è quella un pochino che potrei dire che ho adesso, quindi, che ho una metà dell'armadio che è mensolato, quindi dove posso mettere golf, magliette, chi più ne più ne metta, e invece un'altra metà che ha 2 mensole in alto, e ha la classico attaccapanni al centro, quindi che mi permette di appendere, magari, tutto quello che è giacca, piuttosto che completi, vestiti, camicie. Quindi, una una sorta di via di mezzo, si potrebbe dire, tra mensolato, ehm, e appeso, perché se avessi solo ad esempio degli attaccapanni, in realtà non riuscirei a mettere niente.
Mh-mh. Ah, okay. Per organizzati bene però, mh-mh.